मैनुअली होते थे। बहुत से काम होते थे जिनको समझ में नहीं आता था, बुक्स वगैरह से से स्टूडेंट मान लीजिए स्टूडेंट्स को ही आप देख लो पहले वो बुक्स पर ही टोटल निर्भर रहते थे।
बिल्कुल। जी।
जो आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से उनकी पढ़ाई भी काफ़ी आसान हो गई है।
बिल्कुल।
और बहुत कुछ वो हद तक इस टेक्नोलॉजी पे प्रभावित, काम भी इसमें हो रहे हैं काफ़ी, आप देख ही रहे हो अभी।
बिल्कुल।
जी। आपका विचार क्या है इसमें और में जी?
बिल्कुल एक बिल्कुल देखिए, आपने बहुत सही बताई चीज़ें मतलब ये चीज़ तो हमने बहुत देखी है कि जिंदगी में ना इस चीज़ का फ़र्क तो पड़ा ही है, कि पहले जो ऑफलाइन हुआ करता था काम अब मतलब जो दुकानदारों पे भी काफ़ी ज़िन्दगी पे फ़र्क आया है। मतलब आप लगा लीजिए ना, कितना काम अब ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया। पहले जो लोग सामान घर से बाहर निकल कर दुकानों पर जाकर लिया करते थे, आज के समय में हर इंसान वो मतलब ऑनलाइन ही मँगा लेता है हर चीज़। उसका देखिए बहुत प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल और लेकिन वही है कि जिनकी ज़िन्दगी उसी से चल रही थी, जिनकी दुकानें पे सामान बिक रहा था तो उनके लिए कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और काफ़ी उनकी ज़िन्दगी पे एक मतलब एक अलग ही असर दिखाई देता है और हर इंसान को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जितना हो सके ना हमें वो करना ही करना है और काफ़ी अपनी ज़िन्दगी को बेहतर करने के लिए कोशिश करनी है। आपका क्या मानना है?
बिल्कुल। फ़र्क पड़ा है। हुँ, जी। पर जी। ऑनलाइन मँगा ले। टाइम की बचत इससे हो गई। जी। जी। अ, बिल्कुल। समझनी चाहिए। करना। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा भी यही कहना है कि वही दुकानदारों की, बिज़नेसमैन के वही अ, जिंदगी बहुत सी आसान बनी। जो पहले सामान वो खुद जा कर के लाते थे, काफ़ी समय लगता था उनको वहाँ पहुँच कर के सामान को देना, वहाँ से फिर वापस आना, वो काम अब मिनटों-सेकंडों में उनका काम हो रहा है।
हुँ, जी। बिल्क बिल्कुल।
दुकान पे बैठे ही ऑर्डर दे देते हैं, 1 दिन, 2 दिन उनका सामान आ जाता है, जिससे स काफ़ी समय की उनकी बचत हो जाती है। और ये सब स टेक्नोलॉजी की मदद से ही संभव हो पा रहा है।
जी। हुँ, बिल्कुल।